Bulduk, aha, evet bulduk. Eee çok da güzel bir restorandı, çok güzeldi. Eee, bulduk ama şöyle bir şey oldu, biz o zaman İtalya'yı tabii, hani, zaten çok da bilmediğimiz için şeyi anlayamamıştık. Şimdi biz Türkiye'de nasılız? Öğlen yemeği, eee, 1'de de yersin, 2'de de yersin, 3'te de yersin, ne bileyim 12'de de yersin. Yani, böyle bir şeyi yoktur değil mi? Iıı, hani, istediğin saatte de öğlen yemeği, karnın acıkınca girer bir yere yersin. İtalya öyle değil. İtalya'da her şey saatli. Saat, işte, ııı, 12 ile, eee, 2 arası öğlen yemeği servisi var. 2'de gidip bir yere oturduğunda ama kapatıyoruz diyorlar ve sana servis yapmıyorlar. Biz de bu restoranı, tabii benim aylaklığım, ve, eee, oraya da bakalım, bu sokağa da girelim, eee, baksana ne güzelmiş falan diye kızı, böyle, sürükleye sürükleye. Biz restorana herhâlde 2.30'da şey, ımm, ne bileyim, işte, yani, son yarım saatte falan gitmiştik. Evet ve tabii ki bize servis yapmak istemediler ama açlıktan bayılıyoruz, yani, gerçekten, hani, eee, acıkmışız. Böyle, biraz yalvardığımızı hatırlıyorum. Ondan sonra, işte, orada bir, eee, başka bir İtalyan bir masa vardı onlar, "Ya, idare ediver Giuseppe." falan gibi, hani, <chuckles> "İşte, bak yazık, kızlar çok yorulmuşlar." falan ama ne yediysek çok güzel ve keyifli olduğunu hatırlıyorum, yani, böyle, deniz mahsulü restoranıydı. Eee, güzel bir deneyimdi, ııı, o restoranı hem bulabilmek hem de yiyip içebilmek.
Ah süper, ah nasıldı? Evet. Evet. Evet, evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> <laughs> Hı hı. Öğlen servisinden sonra gibi, evet. Evet. Ha ha. <chuckles> Evet. Hı hı. Süper. <chuckles> Aslında sen de o sorumlulukları olan kurumsal arkadaşını da elinden geldiğince, sinirlendirmek için, elinden geldiğin istemeden de olsa, tabii şaka yapıyorum, elinden geleni yapmışsın baktığın zaman. <chuckles> Peki, böyle, hani, onun orada bu, hani, Cenova tatilinizde şey oldu mu? "Ya, işte benim yüzümden geç kaldık, öğlen servisini kaybettik, biraz da seninle burada şakalaştım, sinirini yükselttim." diye. Ona böyle küçük bir iyilik, küçük bir jest yaptın mı? Öyle bir şey hatırlıyor musun, olduysa?
<laughs> Galiba öyle. <chuckles> Evet, evet, galiba öyle. Restoranda yapmadım ama o sokakta, o benim ille de girmek istediğim sokaktaki tasarım dükkânından ona küçük bir böyle şey almıştım, emm, ne denir, eee, küçük bir, eee, kolye ucu almıştım. Eee, hoşuna gitmişti. Bu arada çok yakın arkadaşım, yani, hâlâ hiçbir şeyimiz yani, o seyahatten sonra da hiçbir, eee, olumsuz bir şey yaşamadık, sadece, hani, küçük bir, böyle, samimiyetten kaynaklı gıcık olma hâli, yani. Yoksa hiçbir sıkıntımız yok, yani.
A, süpersin. <chuckles> Ha ha. Ha ha. <chuckles>